Oye, tengo una pregunta para ti. Cuéntame, ¿cómo influye la parte económica en las decisiones que tomas en pareja?
Fíjate que, aunque no lo creas, es un tema superimportante. La verdad es que yo no pensaba que fuese tan importante, pero siento que, tienes que tener al menos una noción de finanzas, porque no sé, fíjate que yo antes de casarme, como mis papás eran los que me daban dinero y yo, pues generaba, pero no obviamente tanto. <laughs> Entonces
Sí, por supuesto. Ujú. A ver, cuéntame. Uy, <laughs> ah, consentida, ¿eh? <laughs> Poquito nomás dice. <chuckles>
sí, nomás poquito imaginate que me aventé hasta hace un año salí de la carrera. Entonces, sí, estuvo muy larga mi carrera, entonces, pues mis papás me mantuvieron toda esa toda esa parte de la vida.
Guau. Eh, ni modo, ni modo. Para eso están, ay, cho <laughs>
No, sí, la verdad es que ellos me dijeron: "Con que tú respondas en la escuela, nosotros vamos a responder pagándote la universidad y lo que necesites". Sí.
Y que buena onda. Oye, que excelente oportunidad, porque, pues, no todas las personas la tienen.
No, imagínate, 7 años de escuela, de medicina, entonces sí fue bastante largo. <chuckles>
Guau, ah, sí está está está complicado está complicado, pero oye, felicidades que ya lograste terminar tu carrera. Es una carrera complicada. Con mucho esfuerzo, demasiado esfuerzo.
Sí. Muy complicada.